Comunque sono quei dischi piccoli.
Forse il 33 credo che sì. Dovrebbe essere il 33 perché ce l'aveva anche mia nonna un e ho un vago ricordo di quando ero piccola, sì. Il 33 per
Ah, bellissimo ecco. Quindi era un 33 giri, ehm, che girava per casa e c'era, mhmm, anche una scorta di dischi, non so di chi fossero, non credo di mia nonna, forse era ancora roba di mia sorella di quando lei era piccola. Ehm, ecco e in particolare c'era questo disco che io ascoltavo a ripetizione. Ehm, faceva: "Chi accudiva i pianti miei mam" e poi c'era partiva il coro: "Mamma buona era lei, chi" ehm, <chuckles> in cucina
Okay. <chuckles> Okay. Ah. <chuckles> Ah, quindi te la ricordi ancora? È proprio stampata.
Ma sì, perché, mhmm, era era molto divertente, c'era questa voce calda, uhm, materna, rassicurante, ehm, poi c'erano questi ritornelli cantati da un coro di bambini, ehm, mhmm, e mi portava proprio mi mi mi a mi cullava, non so, mi mi teneva molta in compagnia, ehm, parlava ovviamente della mamma, ehm, del perdo eh sì, ehm, del ruolo fondamentale, centrale che ha la mamma. E infatti <clicks tongue> ehm, questo questa canzone che che è rimasta così come un ritornello, un tormentone nella mia mente per anni
Ah. Okay. Okay. Okay. Okay, immaginavo scelt il tema Mh. Mh-mh. Okay.
poi l'ho ritrovata quando è nato internet insomma, finalmente qualunque cosa, anche quei rico vaghi ricordi di quando uno è bambino riesce a a a r a dargli un significato
<chuckles> È vero. Sì mh-mh. Digiti le parole che ti ricordi e generalmente qualcosa esce.
Esatto. E allora questa canzone si intitola Mamma tutto
Mh. Okay.
e e la cantava Ivan Zanicchi, <sighs> negli anni, iniz fine anni 70.
Okay.
Tant'è vero che era un disco vecchio s già quando lo ascoltavo io, quindi
Mh-mh.
Ivan Zanicchi, ehm, il contesto era quello del mhmm, dello 'Zecchino d'oro'

Allora, il mio compagno no, non <chuckles> non credo che sia, mah, mhmm, ci ha visto ballarla, l'ha ascoltata anche lui, ovviamente, perché è stata la colonna sonora per i primi anni di di mio figlio.
<chuckles> Sì. Ah, okay.
Ehm, a mia mamma sì, mi ricordo che gliel'avevo fatta sentire, e anche lei si era commossa, certo, perché questa era e in fondo era la sua canzone, quella mamma era lei.
Mh-mh. Mh-mh, certo. Mh-mh. Eh sì, è vero, effettivamente sì.
Erano erano erano i suoi tempi. Ehm, però ecco, adesso è tanti anni che non la sento
Mh-mh.
E sicuramente, l'ascoltassi di nuovo mi mi riporterebbe a un tempo bellissimo. Un po' lontano ormai, perché son passati diversi anni, ma, ecco secondo me davvero è la quella è la canzone delle mamme.
Mh. Mh. <chuckles> Mh. Un po' una un inno, una colonna sonora.
Che unisce E-eh sì, mhmm, unisce diverse generazioni, e mi ricordo, che anche mia sorella l'aveva ascoltata, e utilizzata come colonna sonora per sua figlia.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, quindi è un po' una tradizione anche di famiglia, diciamo, eh.
Eh, sì, esatto. Anzi, adesso potremmo fare una playlist delle de ehm, sì per Natale, quasi quasi potrei fare una sorta di revival <chuckles> per piangere poi tutte insieme. <chuckles>
<chuckles> Ah. <chuckles> È un'idea <chuckles> eh, è un'idea carina. Ehm, senti, ma, ehm, questa questa canzone, no, tu te la tu te la ricordi ancora tutta, giusto? Ehm, tutta no, okay. Ehm, se dovesse capitarti di di sentirla casualmente mentre, non so, sei a far la spesa o in radio, ehm, secondo te, che, mhmm, che sentimento proveresti? Visto che m'hai detto che è da un po', che non non l'ascolti.
Sì. Beh, tutta no sinceramente.

Ah. Quindi sei riuscito a recuperare la la fonte della canzone originale?
Un mangiadischi. Ehm, no, però, ehm, siamo riusciti a trovare un mangiadischi, ehm, che un bambino piccolo potesse gestire in autonomia. Per cui mi ricordo che anche con mio figlio, ehm, gli avevo comprato però, uhm, aspetta non era un mangiadischi, era un lettore CD, però, molto semplice, una sorta di io le chiamo una baracca, insomma, una cosa che <snorts> potesse trascinarsi in giro, senza senza fare danni.
Mh. Ah, okay. Ah, okay. Mh-mh. <giggles> D qualcosa di di intuitivo. Okay. <giggles>
Sì, poi molto intuitivo con i tasti grossi, e quindi lui aveva, uhm, ehm, libri, si chiamano, audiolibri
Sì.
ehm, che avevano anche delle uhm, delle canzoncine, quindi, lui si prendeva il suo libro e o cartonato, si metteva la sua musichetta, e, mhmm, <tsk> per esempio, mhmm, ehm, Lino Toffolo, tutte quelle canzoni, ehm, "La vecchia tartaruga", oppure, <snorts> "il poliz ge Johnny Bassotto, il poliziotto", <chuckles> oppure hai capito? Ehm, "Per fare un fiore", m mhmm
Mh-mh. Ah. Okay. <giggles> Sì, ah, capita, capito. Di quel genere. Sì, sì, sì, quelle canzoni che sono, praticamente, storiche, anche per chi non è più ehm, cioè, chi è nato in un'altra epoca, comunque, sono sono canzoni che conosci, perché te le hanno tramandate.